Đúng rồi, đúng rồi. Với lại là buổi tối hồi nãy bạn kêu là bạn phải thư thức khuya nè, với lại bạn có cái thói quen là bạn bấm điện thoại nữa, thì cố gắng là nếu như bạn vẫn hông có sắp xếp được cái lịch làm việc của bạn nó sớm hơn, thì cố gắng là trước khi đi bạn đi ngủ á, thì bạn đừng có xài điện thoại trước cỡ 1 tiếng đồng hồ. Ừm, mới m khi mà mới bắt đầu á, thì 1 tiếng thì nó khá là khó nha, thì bạn cố gắng bạn tăng từng ngày, là ví dụ như là: 15 phút, 20 phút, rồi 30 phút, 45 phút, 1 tiếng đồng hồ. Là bạn tăng cái thời gian không sử dụng điện thoại, không sử dụng, không tiếp xúc với ánh sáng xanh á, trước khi đi ngủ cỡ nhiêu đó thời gian, cỡ 1 tiếng đồng hồ. Thì như vậy á, nó công cũng có thể giúp cho cái chất lượng giấc ngủ của bạn nó tốt hơn, giúp cho bạn dễ ngủ hơn. À, thì như vậy thì cũng có thể giúp một phần giúp cho sáng nó dễ hơn. Ừm.
Hờ. Ờ. À, cái này thì mình thấy cần kiên Cái này mình thấy cần phải kiên trì rất là dữ đó nha, tại vì mình trước đó mình cũng đã thử mình không dùng điện thoại trước khi đi ngủ, nhưng mà 3 ngày mình nghĩ 3 ngày sau mình lại tái phạm. <laughs> Nên là
Ừm. Ừm. Ừm, nên là chưa làm được, đúng hông? Là lúc đó là bạn ngưng bao lâu?
Đúng rồi. Mình khoảng 1 tiếng khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng trước đi khi đi ngủ, thì mình có cảm giác rằng cái biện pháp này có hiệu quả thực sự khi mà mình có thể ngủ sớm hơn và ngủ sâu hơn, nhưng mà mình lại không kiên trì để mà làm được cái biện pháp này hàng ngày được. <laughs> Khá là đáng tiếc!
Không sử dụng điện thoại trước bao lâu? Cũng khoảng 1 tiếng luôn. Ừm. Ừm. Ừm, thì ờ, thì bạn có thể là cái ngày đầu tiên á, bạn đừng có nghỉ hẳn 1 tiếng. Tại vì cái cái việc mà mình hông bấm điện thoại nữa là cái việc rất rất là khó nha, nó hông có dễ đâu. Cho nên là ngày đầu tiên đi, thì bạn cố gắng là bạn ngưng 15 phút; xong ngày tiếp theo là bạn ngưng 1 lần là 30 phút; xong cái tới ngày thứ 3 á là bạn ngưng 45 phút nè; xong rồi cái ngày cuối cùng là bạn sẽ ngưng 1 tiếng đồng hồ. Đó, thì bạn phải có từng bước, từng bước, từng bước như vậy á, thì nó cơ thể bạn cũng quen hơn, mà tâm lý của bạn á, nó cũng sẽ đỡ áp lực hơn nữa. Thì bạn có thể thử cách đó coi nó coi nó có hiệu quả không nha.